Ya, ben, işte, eğer topluyorum, havanın durumuna da göre diyelim, eee, muhakkak öğlen, yani, 11-12 gibi bir çıkar bir kahve kahveye düşkünlüğüm var çünkü. Eee, bir kahvemi içerim, o beni rahatlatır. Dediğim gibi kendimi Eğer hava güzel, eee, rahatsa, ılıksa beni üşütmeyen bir a muhakkak sahil kenarındayım. Yani tereddütsüz. Öyle çok yer değiştiren de bir insan değilimdir. Biraz, eee, emm, gelenekçiyimdir. Yani takıldığım yere, kafemi beğendiysem oraya giderim. Sahilimi beğendiysem Kesinlikle. Belli mekânlarım var yani, oralara giderim. Ondan sonra dediğin gibi, hani, me eee, almam gereken olur. Bu bir kitapçıya da gitmem gerekiyor bazı zaman. Ya da, işte, eee, bir film vardır, ona giderim. Muhakkak kaçırmamaya çalışırım. Eee, ya da, eee, şöyle söyleyeyim: Hani dediğim gibi arkadaş sohbetlerim olur, yine bir evime uğrarım yani tamamen, eee, sokakta değilimdir. Ya da, eee, bu cumartesi pazarı aslında birleştirip mesela, ııı, kısa yerlere giderim. Yani diyelim Tabii.
E Hı. Hı hı. Hıı. He. Belli mekânlar yani. Tamam. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Hımm. A! Yani, eee, as hobilerine, eee, sosyalleşmene zaman ayırıyorsun. Hem kendine ayırıyorsun hem zihnin doğada zaman geçirecek bir zaman ayırıyorsun kendine. Onun dışında da akşamlarında, eee, arkadaşlarınla buluşmak olabilir, belki başka aile üyeleriyle buluşmak olabilir. Emm, gayet iyi. Peki, şunu merak ettim: Eee, sadece doğaya mı kaçarsın yoksa, böyle, işte, "Şehir merkezine gideyim, birazcık mağazaları da gezeyim." onlar da hoşuna gider mi?
Evet. Evet, kesinlikle. Evet, evet. Iıı, şey, eee, eğer, eee, alışveriş yapacaksam muhakkak, eee, gezerim. Yani bir iki Hemen, böyle, gidip almam. Böyle 1-2 hafta onu bir kolo eee, araştırırım yani, nerede ne var? Tabii, bu, i i biraz da havaya da bağlı. Dediğim gibi eğer şehir dışına çıkma planım yoksa cumartesi pazar, eğer hava da kötüyse mecbur seni aslında, eee, bu tip alışveriş merkezlerine gitmek zorunda kalıyorsun. Yani başka biraz çıkmazın kalmıyor. Am
Hıı. He! Tamam. Hı hı. Hı. Hıı, evet. Ama ben şunu tam, eee, anlayamadım. Eee, hani, i i sadece bir şey almak için mi sadece bir şey alman gerekiyorsa mı mağazaya gidersin yoksa, "Ya, şöyle bir kafam dağılsın, 1-2 mağaza geçeyim. Hani, e bir şeye ihtiyacım yok ama." gibi durum da var mı?
Ş ş Şöyle söyle